Oye, cuéntame, ¿tú qué opinas de la dif la diferencia de trabajar en casa y trabajar en la oficina?
Bueno, este, he estado en ambos ámbitos, la verdad es que cada uno tiene su sus pros y sus contras, eh, sé que actualmente la el trabajo en en casa, pues, está muy bien valorado por ciertas cuestiones, pero también siento que tal vez se olvida de algunas también, este, ventajas del trabajo en la oficina, ¿sabes?
Ajá. Claro. Ujú. ¿Y cómo cuáles serían esas ventajas?, cuéntame.
Bueno, yo la verdad casi todo el tiempo he estado trabajando en oficinas o en lugares, este, físicos, y y, pues, la verdad sí extraño mucho el poder convivir con ciertos compañeros, ¿sabes?, definitivamente yo trabajando, este, pues en casa, sí, no voy a mentir, tiene muchas comodidades, pero también puede llegar a tener ciertas partes de soledad, ¿sabes?, y las horas de trabajo se te pueden llegar a ser un poquito más largas normalmente, y bueno, yo recuerdo mucho que en el trabajo en la oficina, pues, muchos de mis compañeros tenía muy buena relación con ellos y, hasta cierto punto, honestamente, también me siento que era un poco más productivo que en mi casa, este, sí, la verdad, sí.
Sí. Ujú. Okey. Sí. Ujú. Okey. Ujú. ¿Sí? Oye, entonces, ¿tú eres más social?, sí te gusta el contacto humano.
Sí, la verdad es que siento que contacto humano, aunque honestamente soy una persona un poco, este, introvertida, eh, pues sí me ayuda, ¿sabes?, me gusta socializar, me gusta hablar de mi día, conocer el día de los demás, este, hacer amistades, ¿sabes?, porque finalmente, pues, tus compañeros de trabajo se terminan volviendo parte de tu familia prácticamente.
Ya. Cierto, oye, y dime, ¿qué tareas crees que funcionan mejor en la oficina y qué tareas crees que funcionan mejor en en tu casa, que puedes realizar mejor en casa?
Bueno, la verdad es que también hay muchas cosas que son de oficina, que son prácticamente operativas, y que necesitas estar ahí en el lugar, ¿no?, ya sea que el la información a la que necesitas acceder esté física y no haya forma de que sea, este, digital, tal vez por temas de, este, confidencialidad o por alguna otra razón o porque tengas que trabajar con clientes ahí presencialmente, entonces, pues, obviamente, eso te limita mucho a poder trabajar en, este, en en casa, ¿no?, pero, este, ciertamente hay algunas tareas también que son muy simples, que puedes hacer desde la computadora, que normalmente vas a una oficina y la haces de todos modos en en tu computadora, y la verdad es que no tiene mucho sentido estar ahí, ¿sabes?, siempre y cuando seas responsable y sepas cumplir con tu carga de trabajo, pues, entonces, fácilmente puedes cumplirla desde casa, tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, te ahorras mucho dinero en en, este, en trayectos, en alimentos también, y muchísimo tiempo, sí, sobre todo y, este, y pues muchas veces simplemente es levantarte, iniciar con tu día rápidamente y conectarte, ¿no?, y terminas y ya de nuevo ya estás en tu casa, tiene muchísimas ventajas eso la verdad, este, no lidias con temas como el clima, no te mojas, no soportas el calor, entonces sí, la verdad también tiene sus ventajas el teletrabajo.
Ujú. Cierto. Ujú. Claro. Ujú. Cierto. Tiempo también, ¿no?, y. Ujú. Mm, claro. Ujú. Sí. Oye, y hablando de estas ventajas, cuéntame, ¿qué efectos has visto en cuanto a salud mental y a este equilibrio, que debe de haber entre la vida y el trabajo?
Bueno, hablando del tema de salud mental, creo que es algo de lo que estábamos empezando en la plática. Este, como te digo, a mí en una parte negativa que tuvo en mí fue que en al contrario con el trabajo, este, en oficina pues, sí extrañaba mucho socializar la verdad es que, aunque yo tenía gente a mi cargo, este, en el teletrabajo, la realidad es que, pues, <chuckles> solamente hablábamos brevemente de temas de trabajo y poco más, ¿sabes? Cada quien en lo suyo, este, aunque tenía muchas amistades ahí también en el trabajo, la realidad es que cada quien estaba en su área y nuestro contacto era mínimo, y la verdad es que sí es algo que yo eché mucho de menos. Sí hubo momentos en los que me sentí, mm, de cierta forma solo, ¿sabes?, o aislado.
Ujú. Sí. Ya veo. Ujú. Sí. Okey. Ujú.
En cuanto al equilibrio, vida, trabajo, pues, lamentablemente hay muchas áreas de trabajo en donde piensan que al ser teletrabajo, es mucho más fácil acceder a ti. A veces no respetan tus horarios, me ha ocurrido, este, sí no sé, si es una com una constante, pero, al menos a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿sabes?
Okey. Ah, okey. Ajá.
Aunque, fi.
O sea, ¿te hablan aunque estés en tu casa, ellos creen que todo el tiempo estás trabajando?
Sí, o sea, como que muchas veces los jefes se dan la libertad de pensar, bueno, pues, des todos modos estás en tu casa, ¿no? Tal y como en tus horas de trabajo, entonces, pues, ¿qué te cuesta conectarte o revisar ciertas cosas, no?
Ujú.
Honestamente, sí es un poquito difícil poder, este, poner una barrera ahí, este, y, pero, pues, también se trata de de mantener ese equilibrio, ¿sabes? De, en tus horarios de trabajo, ¿ajá?
Mm. Ya. Oye, y. Perdóname que te interrumpa, pero, ¿y cómo le has hecho para poner esos límites?
No, no te preocupes. Bueno, pues sí necesitas tener ese tipo de pláticas con los jefes, dejarlo claro que, pues tú das tu máximo y, este, pues obviamente también mostrarlo, ¿no? Con con resultados de Exacto, de: "Oye durante mi horario de trabajo yo estoy ahí pegado", incluso yo muchas veces compartía pantalla durante todo mi tiempo de trabajo por cualquier cosa, si alguien quería supervisarme, aunque no era necesario, yo lo hacía como en plan de: "Oye, estoy trabajando, puedes comprobarlo por ti mismo y entonces no me estés ahí, este, después molestando fuera de mi horario de trabajo, ¿sabes?"
Ujú. Claro, con hechos, sí. Ujú. Sí. Ujú. Ah, perfecto. Y entonces, e de alguna manera, sí le decías hasta aquí.
Sí, justo, o sea, yo era muy abierto en ese tema porque hay otras personas que yo sé, hay mucha gente que no tiene mucha disciplina o que aprovecha el teletrabajo para estar haciendo otras cosas, se distrae con el teléfono o, se pone a hacer otras cosas, este, lavar ropa o cosas así. Lo sé, mis propias amistades me lo han dicho mientras estábamos trabajando, ¿sabes? Pero yo mantenía ese tipo de disciplina durante mi tiempo de trabajo, y sobre todo porque yo realmente, una vez que terminara así me gustaba la parte de desconectar, y intentar en lo más mínimo volver a ver cosas durante, mi tiempo libre, ¿sabes?
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Okey. Okey, okey, pero eso también te ayudaba mucho. Y dime, e ¿tú crees que te sientes un poquito más liberado trabajando desde casa o te crees todavía más, eh, que que te sientes más esclavizado o hasta te estás desgastando más de alguna manera?
Bueno, eh, algún momento sí sentí que me estaba desgastando bastante, porque no estaba teniendo organización en ese tema de los horarios, como te digo. Tampoco en mi tiempo laboral, este, hubo un mucho tiempo, estuve trabajando cerca de un año y medio con un formato en el que yo tenía que cumplir con ciertas horas, ¿sabes?
Ya. Sí.
Y yo también no era muy disciplinado, también era mi culpa. Entonces, yo luego cumplía con horas en la mañana y después otro, este, bloque en la tarde, y intermedio también estaba checando cosas. Entonces, finalmente, en vez de trabajar, no sé, 8 horas, terminaba trabajando 10, 12 horas de largo por no tener disciplina, ¿sabes?
Okey. Ujú. Okey. Ajá. Oye, y vamos a pasar a lo que es carrera. ¿Tú crees que el la persona que trabaja remota tiene las mismas oportunidades que una traba una que trabaja en oficina para ascensos o también para hacer networking?
Ujú. Bueno, yo no lo veo así, la verdad, siento que son las oportunidades muy similares, ¿sabes? Porque, finalmente, las personas que supervisan tu trabajo, pues, es conforme a tu rendimiento, ¿sabes? Y sabes que que ellos saben que tú trabajas muy bien, que respondes, que das un extra, pues, obviamente, las oportunidades van a estar ahí, tal y como ocurre muchas veces en el trabajo en oficinas, ¿sabes? Yo sé que, a veces, en el trabajo en la oficina, pues, también hay otras cuestiones más allá del de lo laboral, que, no sé, que le caigas bien a tu jefe o cosas así, o que tengas un buen feeling con con el grupo en el que trabajas, que, eh, pues, obviamente, eso no se tiene en el teletrabajo. Pero, pues, en ambos, obviamente, por rendimiento, si tú trabajas bien, si eres responsable, si sabes hacer las cosas y te capacitas constantemente, las oportunidades están ahí, ¿sabes? Y, de hecho, yo creo que en el teletrabajo también hay muchas más oportunidades de poder cambiar de trabajo o, inclusive, de poder tener más de un trabajo a la vez, que en un trabajo en oficina que, realmente, como lo hablamos anteriormente, por tiempos de traslado y todo ese
Bien. Bien. Cierto. Sí. Ujú. Claro. Cierto. Sí.
este, cosas, pues, obviamente, te limita mucho a poder trabajar en otro lado, ¿sabes?
Ya. Oye, y hablando de concentración, este, ¿cómo le haces? ¿De qué manera pudiste como separar en tu casa? ¿Tuviste algún espacio que fuera para ti, que fuera tu oficina y que no tenga nada que ver con tu vida diaria? Para que así tú mismo, ¿cómo pusiste límite entre trabajo y y tu vida normal, estando en casa?
Ujú. Sí, mira, con el teletrabajo, como te digo, no llevo tanto tiempo, llevo poco más de 2 años, este, antes de eso, pues, yo no tenía ningún lugar, realmente, en mi casa, como designado para eso. Y dentro de mi propio cuarto, este, pues, obviamente, me tuve que ir comprando mis cositas, unas este, una silla muy cómoda, este, un escritorio que fui ahí yo mismo, este, pues, arreglando para hacerlo lo más cómodo posible para mí, eh, la computadora y todo, y, pues, definitivamente, necesitas hacerte un pequeño nicho ahí donde tú sabes que una vez que te sientas ahí, estás concentrado directamente a a trabajar, ¿sabes? Este, la verdad es que eso a mí me funcionó mucho. También sé de compañeros o amigos que en algún momento me decían que ese tipo de de situación, a veces, los hacía entrar como en ansiedad o de sentirse muy, este, muy aislados, entonces, se iban a algún café o algo y, pues, aprovechando que puedes trabajar desde una computadora, pues, ellos lo hacían y se iban ahí a trabajar tranquilamente.
Ah. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Sí. Ya. Ujú. Okey, ¿tú no lo has hecho, no te no no lo has intentado?
La verdad es que no, porque me preocupa temas como la privacidad, me preocupa temas como el Internet también, que, pues, obviamente, no en todos lados es tan bueno. Este, entonces, yo también trabajaba con muchos archivos, con temas de Dropbox y así. Entonces, para mí, el el Internet, este, pues, sí es muy importante, la velocidad de descarga. Entonces, yo, la verdad, para no perder más tiempo, de que, no sé, o que no encuentre internet o que la descarga me quite más tiempo del que realmente busco, pues, mejor desde mi casita. <chuckles>
Okey. Ajá. Ujú. Sí. Ya. Oye, y dime, ¿tú qué piensas del modelo híbrido?
El modelo híbrido. Mira, yo, la verdad
Que es un ujú.
nunca lo he practicado, sin embargo, tengo amigos que sí lo hacen, eh, pues a ellos les encanta. Y, sí, a ellos les encanta. Obviamente, ellos les encanta el teletrabajo, ¿sabes? Son trabajos en los que tienen que estar en oficinas, este, por temas, bueno, uno de mis amigos está en el área financiera de una empresa, y pues, obviamente le piden reportes todo el tiempo, hacer ciertas, este, gráficas y todo ese tipo de estudios. Y, pues, a él le encanta el teletrabajo, él los los martes es su día de teletrabajo y él feliz de la vida porque, pues, por ejemplo, él trabaja en Ciudad de México imagínate que el tráfico son horas, ¿sabes? Horas de tráfico
Ajá. ¿Sí? Okey. Ya. Ajá. Ajá. Sí. Sí, a Sí, los tiempos son bien complicados.
sí, sobre todo, ahorita también, con los climas, las lluvias y todo, pues, definitivamente estar en casa lo valoran muchísimo, este, yo siento que es una opción viable, si la empresa tiene la oportunidad, si también el empleado en el área en el que está puede trabajar tranquilamente desde casa ciertas cosas, pues, entonces me parece muy bien porque todos ganan, ¿sabes? Finalmente, este, pues, la persona se siente un poco más liberada, es casi, pues, no un día libre, ¿verdad? Pero, un día con más espacio definitivamente, porque, todo el tiempo que se ahorra sin viajar, trasladarse, poder hacerse alguna comida desde casa y ahorrarse ese dinero. Yo yo siento que a ellos les gusta mucho, además de que al otro día se sienten más descansados ellos mismos me lo han
Ujú. Sí. Ya. Ujú. Ujú. Claro. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y estás de acuerdo con eso? ¿Tú tú intentarías una un trabajo híbrido?
Mira, pensándolo bien, creo que funcionaría muy bien para mí, por lo que te dije anteriormente, ¿sabes? O sea, podría llevarme mucho mejor con las personas, socializar más y el extra de poder estar también trabajando en casa, que ya lo tengo muy bien, este, manejado y que ya tengo incluso el lugar ahí, este, disponible para mí creado, ¿sabes? Ya no tendría que renunciar a ese lugar y estar solamente en oficina o continuar solamente encerrado en teletrabajo. Sí.
Claro. Cierto. Claro. Tendrías lo mejor de 2 mundos, ¿no? De alguna manera. Sí.
Exactamente. Debo buscar un trabajo así, me imagino.
Sí, claro, yo creo que sí te convendría mucho. Oye, ¿y crees que el trabajo híbrido puede complicar logística y cultura del mismo equipo, o crees que eso se puede solventar?
No, para nada. Bueno, al menos en el caso de que vengan solamente de trabajo, este, te le le teletrabajo, por ejemplo, la puedes fortalecer, ¿sabes? La cultura de del equipo, el sentirse más, este, ¿cómo te explico? Parte de de una empresa, ¿sabes? Eh, sé que en el trabajo de oficina es lo normal, pero yo siento que si una empresa de teletrabajo tal vez en algún punto necesita empezar a traer a las personas a sus oficinas, puede ser algo benéf
Mm. Ya. Claro, de acuerdo, oye, y tu que tipo de trabajo de estos, ¿desde casa? Es que teletrabajo y trabajo de casa, para mí me parece que son muy parecidos, ¿no? Eh, ¿qué preferirías, el híbrido? O sea, si te dieran a decidir, te voy a dar un puesto en puede ser híbrido
Ujú.
o, puede ser desde casa, ¿cuál cuál preferirías?
Yo sí elegiría el híbrido, la verdad, siento que no me arrepentiría porque, definitivamente, salir de casa muchas veces no lo hago por estar en en el teletrabajo, también me aíslo demasiado, ya todo lo hago en línea, y me quedo encerrado en mi casa <chuckles> y a veces simplemente una rutinita, como de salir, este, trasladarte, ver el día y todo eso, de vez en cuando, claro, me parece una opción más más atractiva si me da más actividad a mí mismo, me hace sentirme un poquito más más despierto más conectado.
Okey. Ajá. Te cambia. Oye ¿Y qué crees que deberían de hacer las empresas para fomentar esta parte de de hacer el trabajo desde casa más cómodo? Y mm, que sea algo más normal en en México, ¿por ejemplo? Que no se da tanto.
Bueno, deberían, este, pues ahora sí que revisar bien, este, las actividades que tienen y cuáles realmente pueden emplearse en el teletrabajo, ¿sabes?
Bien. Oye, pues, te agradezco mucho toda la información que me diste, estuvo muy interesante.
Hasta luego.